O sea que esa fue la primera impresión, digamos, que tuvieron de ti.
Ahora. La primera vez que nos veíamos, y eso fue lo primero que vieras por ahí. Okey, okey, y y tú dirás: "No hubo tanto problema". Pregúntenme.
Bueno, había también ahí mujeres, ¿no? Q menos mal te ayudaron a a cubrirte, muy amables, eh, no permitieron que que se burlaran, ¿no? A lo mejor inclusive.
Sí, claro, evidente. Sí, muy, muy amables, ¿eh? Muy amables, m muy amables, las quiero mucho. Les tengo mucho cariño por, por su valentía, <laughs> por por lo que hicieron, ¿no? Entonces, pregúntame, pregúntame si traía ropa interior.
Ujú. No me digas que no bueno, normalmente no suelo hacer este tipo de preguntas, como de oye: "¿Traes ropa interior?" Pero pero me imagino que sí, e eh, pues no traías, justamente, ese día algo pasó, que no traías ropa interior.
<laughs> No, no, no, claro que no. Entiendo, entiendo. <laughs> <laughs> No, hombre, peor para amolarla, ¿no? Este, y desde ahí desde ahí, cada vez que mis amigos me ven, entre hombres y mujeres, ambos: "Oye, ¿ya te pusiste ropa interior?" <laughs> Dime.
Ujú. Mm, oye, pero tienes que tomar esto por el lado positivo, yo creo que fuiste la persona entonces que ayudó a de verdad romper el hielo. Si todavía había, eh, momento de tensión, estando en las gradas, ya que después que habían ido a comer y demás, con lo que pasó, seguramente que se rompió el hielo y se hizo añicos, porque ya no tendría que haber hielo después de ese momento, tal vez tan embarazoso para ti, pero ayudó bastante, por eso tienes que ver el lado bueno.
Sí. Efectivamente. Ajá, sí. <chuckles> Claro, claro. Claro, claro. Bien A eso voy Uy, muy bien. Sí, ayudó. Efectivamente, a eso iba. Después de esa tragedia, <chuckles> de esa tragedia que ocurrió, desde ese momento todo mundo empezó a reírse, jaja, jiji, jaja. Claro, todo a costa de mí, pero, <chuckles> pero funcionó, funcionó. Este, no lo no no realmente, no quise hacer eso a propósito, pero pasó. Entonces, digamos que eso ayudó a que todo mundo se relajara, como a que todo mundo se lo tomó más a, ¿cómo decirlo? Más con calma y todos empezaron a ser más divertidos, empezaron como como a decir: "Ay, es que tú siempre eres así". "Ay, no, lo que pasa", "oh, no". Entonces, ¿me explico?
Claro. Ujú. Claro.